Esatto, esatto. Ero stata presa all'Università di Manchester, no, senza però tenere in considerazione che con tutta la questione Brexit i prezzi adesso da pagare per uhm esatto, sono veramente folli. Mhmm, mi erano stati chiesti penso tipo, quo q quaranta qualcosa pounds quaranta qualcosa mila pounds all'anno che, ecco <chuckles>
Mh. Sono più alti, costa di più. Tipo 40.000 € l'anno sono.
Esatto, esatto, ma anche di più perché eh esatto, esatto, non sono figlia di Berlusconi, quindi ecco, chiaramente ho dovuto rinunciare a questa cosa. <chuckles> E invece no, ti è andata male. Eh, c'era anche la possibilità sai, di chiedere i prestiti eccetera, però non me la sentivo <chuckles> proprio a lui, non me la sentivo. Quindi ho detto: "Dai, andiamo in Irland invece" no, che fa ancora parte dell'Unione Europea quindi c'erano tantissime
Forse anche di più. Speravo di aver conosciuto la figlia di Berlusconi. Eh. A Berlusconi. <chuckles> <sighs> Mh-mh. Mh. <clears throat> Comunque offro una formazione di alto livello, però comunque il costo è più contenuto in un certo senso.
Esatto, mh-mh, assolutamente, agevolazioni e infatti la retta universitaria mi è stata pagata totalmente dal governo irlandese, per dirti quindi. Sì sì, assolutamente.
Mh-mh. Mh, ah, fantastico, fantastico. E come sta andando questo percorso di studio?
Ma allora, uhm, bene, nel senso, ho conosciuto anche delle persone veramente fantastiche, mi son trovata bene, se non fosse che purtroppo, ho realizzato di aver sbagliato percorso quindi ecco, uhm eh, avevo scelto
Mh-mh. Okay, perché tu che cosa avevi scelto? Qualcosa che poi ci hai ripensato, non ti piace più?
Mah, allora avevo deciso di di fare psicologia, poi per una questione di g di graduatoria in realtà non ero entrata nella città in cui volevo, quindi mi sono spostata in un'altra, dove c'era la possibilità. Sì, sì, sempre in Irlanda, dove c'era la possibilità mh-mh, sì sì, in inglese, in inglese. Però il primo anno, era un anno interdisciplinare. Tu praticamente facevi storia, la filosofia, inglese, psicologia, teologia, mhmm, e poi politica, e poi il secondo anno sceglievi tu le cose su cui concentrarti. Io avevo detto: "Dai lo faccio e al secondo scelgo inglese e psicologia da portarmi avanti". Però, psicologia non mi è piaciuta troppo, f l'ho trovata troppo scientifica per me, uhm, sotto tanti aspetti e quindi, ho deciso di recuperare il percorso che in linea con quello che ho fatto alle superiori, ho fatto un liceo linguistico. Mh, mh, sì, sì.
Mh, bello. Mh. Sempre dell'Irlanda. Ok quindi avresti studiato psicologia in inglese però. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ok. Ma perché, ti facevano studiare? Ah, okay. Okay, perché di psicologia ti facevano studiare anche proprio aspetti tipo medici, chi di di medicina, tipo neurologia, queste cose qui.
Eh s sì, si, ma erano principalmente quelle, anche molta statistica, cioè sì.
Dai davvero?